OK. Ah, c'est rigolo!
Ouais.
Et heu, et et des fois, est-ce que, heu, tu tu choisis quelqu'un et heu et en fait, heu, cette personne, heu, je sais pas, elle est désagréable ou heu ou je sais pas.
Heu, oui c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé et heu, ça va peut-être pas t'étonner et souvent c'est les Français. C'est les Français dans le sens où, heu, voilà, je me suis dit, heu, vas-y et heu, je prends des randoms. Ben, il y en a même avec qui je suis ami sur le jeu et heu, bah, ils parlent mal, en fait. J'aime juste pas jouer avec ces gens, parce qu'ils parlent trop mal. Moi, quand je vais sur le jeu, souvent c'est pour, heu, c'est pour être chill, un peu. Mais eux
Mmh. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Ils ont é ils ont un mauvais tempérament, tu veux dire?
ouais, ils disent des gros mots, heu, à tout va et heu, en fait, ils sont pas fair-play, aussi.
D'accord. Ah, ils sont pas fair-play. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de de d'avoir quelqu'un, en fait, d'une autre équipe, mais qui s'est fait embaucher, tu vois, pour heu, tu vois, comme si et en fait, et après il a tué tout le monde dans son équipe? Ouais.
Ouais. Et a vendu son équipe? Oui, ça arrive tout le temps.
C'est vrai, ça arrive? Oh là là, je disais ça, honnêtement, je disais ça, tu sais, juste pour n'importe quoi, tu vois? Mais c'est vrai, ça arrive? Il y a des gens qui font ça?
Oh oui, oui. <chuckles> Ah oui, oui, bah, ça arrive plus souvent sur, heu, Call of Duty, sur Black Ops 6, parce qu'il y a, en fait, il y a un pouvoir qui te permet de, heu, de te faire passer, en fait ça s'appelle, heu, je me rappelle plus, mais en fait, tu peux être une taupe
C'est horrible! C'est pas gentil, en tout cas. <chuckles>
pour infiltrer l'équipe adverse.
D'accord.
Et heu, bah, tu peux voir en fait l'é l'équipe adverse, tous ceux qui sont dans l'équipe adverse, ont un petit point en rouge sur la tête et ceux qui sont avec toi, ont un petit point bleu. Bah, s'il y a un infiltré, tu vas pas le voir, il va avoir un petit point bleu, comme quoi il est avec toi, en vrai il est pas avec toi.
Ouais, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, il est pas avec toi. Oh là là, c'est méchant, c'est mesquin!
Non. Des fois ce que je fais, j'aligne tout le monde et je tire sur tout le monde pour trouver la taupe.
C'est vrai?
Ouais.
Oh là là! Et mais et mais. <chuckles>
Non, mais en fait, tes partenaires, quand tu tires sur eux, la balle ça a pas d'effet sur eux. S'ils sont vraiment avec toi, ça a pas d'effet sur eux. Et si la personne c'est une taupe, ça va tuer la personne.
Ouais. Ah! d'accord. OK, d'accord. D'accord. Ah d'accord! Bah, c'est une bonne technique, en fait. Parce que du coup ils sont pas ils sont pas vexés si, heu, si tu fais ça juste pour assurance?
Ouais.